Oye, platicando de cosas auténticas, ¿a ti qué te hace sentir auténtica, cuando te vistes? Este, no sé, ¿qué, para ti, qué quiere decir eso exactamente, no?
Ujú. Ajá. Uno, creo que es la comodidad, ¿no? Eh, no necesariamente ser auténtico quiere decir, a lo mejor, extravagante, exótico, eh, sino también el sentirse cómodo, porque, esto claramente va a sen va a expresar que estás seguro, en en lo que te estás vistiendo, y cómo te sientes. Así que sí, creo que, más que nada primero, es la comodidad.
Eh. Claro. Tiene mucho sentido, que para ti la autenticidad en en lo que viene siendo, cómo te vistes sea una comodidad, ¿no? O sea, más allá de cómo te ves, o si muy extravagante o no, es que tú te sientas cómoda, con cómo te vistes, y cómo te ves en el espejo cuando te vistes, ¿no? Y, por ejemplo, esa autenticidad cuando te vistes, y te ves en el espejo, ¿es una sensación interna, una imagen que proyectas, o un poco de las 2 juntas?
Ujú. Ujú. Totalmente. Sí, yo creo que, eh, lo ideal es que sean ambas, ¿no? Que por adentro estés bien, y por fuera aparte te te sientas que que estás justamente, em, dando a dando a ver que estás bien. Porque, en ocasiones, uno puede verse muy bien con un atuendo, eh, impecable, o, eh, moderno, lo que sea, pero por dentro, a lo mejor, estás pasando un momento difícil. Eh, pero creo que también, muchas veces es la te te puedes expresar con lo que vistes, ¿no? Entonces, creo que también, te puede ayudar, incluso, la manera en cómo, eh, te vayas a vestir en el día. Te puede ayudar a salir adelante cierta en situación, como que te motiva, desde escoger tu atuendo, los accesorios, y esto también puede influenciar un poquito, en tu en tu ánimo de repente, ¿no? Obviamente, si, por ejemplo, estás triste, y te vistes toda de negro, pues, obviamente, esto va a influenciar a que quizás te sientas, mm, más triste por más tiempo, ¿no? En cambio, si usas un poquito de color, quizás hasta te sientas mejor, en el transcurso del día.
Ujú. Mm, okey. Ajá. Sí, tiene sentido. Ah, okey, claro. Tiene sentido, que a veces, eh, no sé, muestres cómo te sientes, con cómo te vistes, ¿no? Y, como dices, a lo mejor, este, hacer esta mezcla entre, ah, cómo te sientes y cómo te vistes, para si estás triste o estás frustrado, si estás teniendo un mal día, y vestirte de manera cómoda, y también alegre, puede también ir cambiando este ánimo a lo largo del día, ¿no? Y, por ejemplo, hay una prenda, un color, o a lo mejor, pues, un simple accesorio, que siempre te pone en un modo de yo mismo, o sea, como un outfit concreto, que te haga sentir así. Cuéntame, ya sea que sea todo como un outfit que tú digas, este outfit soy yo, en mi más pleno esplendor, o como una prenda, color, o accesorio que tú digas, este es como mi signature, no sé.
Ujú. Exacto. Mm. Ujú. <chuckles> Sí. Sí. Ujú. Fíjate que hay uno que es justamente, va, eh eh aplica lo que es la comodidad, pero, al mismo tiempo, unos básicos. Entonces, tengo unos jeans, que tienen unos como brillitos, que ya eso hace que se vea, como dicen, más elevado, pero también, exacto, pero, respetando también la comodidad, porque, los jeans son esos jeans en específico son bastante cómodos. Entonces, ya partiendo por ahí, pues puntos, ¿no?, puntos extras. <chuckles> Em, y, bueno, pues, lo complemento siempre con una blusita. Obviamente, si, por ejemplo, lo quiero mantener más básico, una una camiseta blanca sencilla, y punto. Eh, pero si lo quiero ver todavía, em, sentirme mucho mejor, o como más arreglada, bueno, ya una blusita, o algo que sea como más diferente, ¿no?, o especial para
Ajá. Okey. Sí, como diferente, ¿no? Okey, sí. <chuckles> Sí. Ajá. Ah. Okey. Como que le dé un toque, más chic, o más, como tú dices, que lo eleve, ¿no?
exacto. Sí, pero definitivamente estos jeans, por ejemplo, siento que eso puede aplicar tanto para una situación normal del día a día, casual, o también para algo más arreglado, algo más elegante, porque si le pones, si combinas con tacones, por ejemplo, se ve padrísimo, y ya eso, justamente, como dices, se ve más chic, entonces, ya no se ve casual. En cambio, si me lo pongo con unos tenis, o unos flats, pues, claramente, ya se va a ver muchísimo más casual, como para el día, ¿no? Normal.
Eh, ajá, sí. Claro, y tiene sentido, que que de form conforme vas metiéndole accesorios, o quitando, pues, va cambiando la formalidad, y la casualidad, ¿no? Pero, qué padre que tengas como un outfit concreto que te haga sentir tú, o sea, que la comodidad está como sobre todo, y te haga sentir así como totalmente tú, y que sea tan versátil, ¿no? O sea, creo que a veces, los outfits pueden ser muy específicos, y como que nada más puedes usar ese outfit con esa playera, con ese pantalón y listo, ¿no? Pero, el outfit que tú me dices está padrísimo, porque, se puede hacer como como para, no sé, un día en la casa tranquilo un domingo, o el sábado para ir a cenar con las amigas, ¿no? O sea, está este este doble, que está padrísimo. Y, por ejemplo, ¿cómo pesa, tu familia, tu cultura, o inclusive como el trabajo en tus elecciones, no? ¿Te llegas a tener que adaptar por obligación, o has logrado mantener tu estilo? A pesar de todas estas, como, no sé, como todas estas reglas familiares, o culturales, o inclusive, como en el trabajo, que a lo mejor te piden ir más, este, formal que casual, o o que te piden, como ya muy ejecutiva, no sé.
Ujú. Ujú. Sí, exac Ujú. Sí, definitivamente. Ujú. Ujú. Ujú. Sí, definitivamente, donde más lo lo he vivido, esta situación de reglas es, pues, en los trabajos, ¿no? Em, sí, ya tiene mucho rato, que que no trabajo en en trabajos que tengo que ir presencial. Pero, recuerdo que cuando iba, pues, sí era respetar cierta etiqueta como más, eh, pues, sí mucho más formal. Podía, sí, usar jeans y eso, pero, sí con taconcito o más elegantito, pues, dependiendo, obviamente, del tipo de trabajo. Exacto.
Mm. Claro. Ah, okey. Como casual formal, o sea, no algo tan tan dominguero, pues.
Exacto. Eh, y ahora, bueno, ya tiene unos años que trabajo vía remota, pero, me gusta irme de repente a hacer coworking, a ya sea cafés, o lugares especiales donde justo puedes trabajar con, al lado de gente que también está trabajando, pues, vía remota. Y estos sitios, pues, obviamente, suelen ser mucho más casuales. Entonces, eh, justo ahí siento que puedo expresarme siempre cómo me siento, ya sea que me tenga un día, donde me sienta más cómoda con algo más básico o, de repente, sé que después tengo un compromiso, entonces, me puedo ir muy arreglada, y no pasa nada, porque, justo en estos ambientes es como muy común ver todo tipo de vestimenta, ¿no? O sea, nadie te va a juzgar, y tú puedes vestirte como quieras. Entonces, asi
Ah. <chuckles> Sí. Ajá. Ajá. Ah. Sí, o sea, como que la gente sabe que ahí no es su lugar de trabajo, puedes ir como tú quieras a trabajar, inclusive puedes ir más o menos, o sea, de que más arreglado o menos arreglado, dependiendo a lo mejor lo que tienes que hacer, o tu o tu ánimo ese día, ¿no? Y, por ejemplo, el teletrabajo, o sea, tú que estabas como en una oficina, ¿no?, y ya después, empezaste el teletrabajo y a trabajar desde casa, y el famoso home office, ¿crees que esto ha cambiado un poco en cómo te vistes, y te hace sentir auténtica? ¿O crees que, ah, o ya sea que lo has resaltado más, o que a lo mejor te ha alejado, un poquito más de de esto?
Ujú. Ujú. Exac Ujú. Ujú. Ujú. Sí, no, al contrario, creo que ha hecho que, por lo mismo de que ahora diario puedo vestirme como me gusta, como quiero expresarme y todo, pues, claro, esto ha ido in crescendo. En cambio, antes que solamente podía vestirme como quería, pues, más los fines de semana o al salir del trabajo, y que si tenía un compromiso, bueno, me me cambiaba. Entonces, era como mucho menor la los días o los momentos en los que podía vestirme más como soy yo realmente, ¿no? Entonces, sí creo que, definitiva ajá. Entonces, ahora, claro, de ya diario es así, ya llevo así unos años. Entonces, claramente, hasta lo he ido explotando más, ese lado mío creativo, que me gusta, de repente, combinar ciertas cosas, experimentar, de repente, con ciertos atuendos. Entonces, sí, definitivamente, ha ido evolucionando y creciendo más.
Ah. Ah, okey, sí, tiene sentido. Ujú. Qué padre. Oye, la verdad es que suena que el teletrabajo te cayó como anillo al dedo, ¿no? Como dicen, que que pudiste ya poder experimentar y vivir tu autentici autenticidad desde donde te vistes, de una manera mucho más apegada a ti. Y cuéntame, o sea, por ejemplo, tu inspiración para para, este, para sentirte tú cuando te vistes, eh, ¿es como algo que sacaste de alguna aplicación, de alguna película, a lo mejor, de tu familia, tu mamá, o es algo que a través del tiempo tú fuiste descubriendo?
Sí. <giggles> Ujú. Ujú. Ah, bueno, fíjate, primero yo creo que mi inspiración principal, fue mi abuelita materna, que siempre vist sí, siempre vistió así, pero impecable, y le encantaba combinar colores, eh, y o también al mismo tiempo hacía looks monocromáticos. Entonces, era taconcito, vestidito y bolsito, todo del mismo color. Y siempre me encantaba, porque ella siempre quería vestirse sí, mm, eh, e es algo que que me inspiraba mucho y luego, aparte, lo fui complementando con que me gusta mucho el arte o cierto género de música. Entonces, como que ponía elementos que tomaba de, eh, justo, de inspiración de, ya sea un cuadro, eh, o algún grupo musi musical. Entonces, sí, definitivamente, he ido tomando inspiración, primero, por esa parte de lo del arte. Y, bueno, ahora ya en la actualidad, hace como unos 3 años, una amiga me me recomendó usar Pinterest, porque decía: "Ay, es que fíjate que, de repente, tengo, eh, ciertos elementos en mi clóset, que luego ya no sé cómo combinar y como que me cierra un poco, ¿no?, y no quisiera"
Que que padre. <chuckles> <laughs> Que qué mona. <chuckles> Ujú. Ah. Ujú. Ah. Okey, ya no sabes, ni qué hacer, ¿no? O sea, como que, ¿será cómo combino esto con esto, no?
Exacto. Sí, y no quiero caer en eso de que: "Ay, no tengo que ponerme," ¿no?, cuando, claramente, tengo un clóset perfecto que me sirve para todo. Entonces, esta amiga me recomendó usar Pinterest, y yo, ya lo alguna vez lo usé cuando empezaba, pero la verdad es que, mm, no lo exploté demasiado. Entonces, cuando ella me sugirió ajá.
<chuckles> Ay sí. No te enganchó como que la primera vez.
Exacto. Entonces, lo empecé a usar como me sugirió mi amiga, y la verdad es que, sí, una maravilla, porque, justo, pones como: "Camisa negra con pantalones grises". Entonces, te da una seried da unas sí, una serie de de de opciones que ya, entonces, tú vas tomando de ahí más inspiración y es mucho más fácil crear tus atuendos. No necesariamente, copiarlos tal cual, pero darte idea de la combinación de colores, de texturas. Entonces, eso es algo que me gustó muchísimo, y que hoy en día, pues, sí, ya lo ya lo uso un poquito más. Eh, en el caso, este, de la tecnología, ajá, sería, pues, con Pinterest.
Ah. Más seguido. Oye, qué padre utilizar Pinterest, o sea, utilizar como esta nueva tecnología, como también fusionado como lo que te te llamó la atención de tu abuela, ¿no? O sea, como lo mejor de los 2 mundos, ¿no? Siento que está padrísimo eso. Y como tú dices: "No es como recrear como tal y copiar exactamente lo que ves en Pinterest, pero sí darte una idea". Y, a lo mejor, inclusive, como es algo que te gusta, pero dices: "Mm, creo que a lo mejor esto con esto sería ver más yo, ¿no?, y me vería más auténtica con mi estilo". Entonces, eso debe de ser como muy padre, ¿no? Y, por ejemplo, no sé si te acuerdes de alguna vez en que te vestiste como se esperaba, ¿no? O sea, digamos que si ibas a al trabajo y y tenías que ir de cierta manera o en tu cultura eh, normalmente, en la cultura latinoamericana sí tiene como este estigma sobre las mujeres y cómo se tienen que vestir, y y que, a lo mejor, tuviste que seguir esto como rigurosamente y, def definitivamente, te sentías como si estuvieras en otra piel, que no fueras tú. Qué sacaste de esta experiencia y qué consejo práctico le podrías dar a alguien que quiere encontrar su propio estilo, ¿no?, y y volverse auténtica cuando se vista.
Ujú. Sí. Totalmente. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Sí, bueno, eh, como primero, eh, más a a tu pregunta inicial, em, de que, si me ha tocado de repente que en otras culturas, o algo como esa diferencia, sí me tocó, eh, justo lo que dices, ¿no? Esta cultura latinoamericana, y del estigma y todo lo que hay. Me pasó con mi abuela paterna, que ella es muy conservadora, muy religiosa. Entonces, un día recuerdo que me fui con una falda, que ni siquiera era minifaldera, era una faldita. Eh, arriba de las rodillas, sí, pero me dijo: "Oye, qué qué llamativa, bla bla bla". Y, <clicks tongue> no se lo tome a mal, porque, ya sé cómo es, pues la conozco, es mi abuela, pero exacto. Pero, sí le hice saber de que, pues no no no está, no es nada malo, es una falda que no está ni ni muy corta y ademá o sea, y bueno, yo ahí le di como una plática, ahí <laughs> de algo más actualizado. No, y aparte como algo más actualizado en general, ¿no? De que, pues, ajá. Y como, yo sé que, pues, no le importó, pero, de todas maneras se lo quise hacer saber. Porque, creo que es importante también, ¿no? Como esto con tu familia, como decir exacto, de que: "Mira, lo estoy haciendo, porque, me siento cómoda, me siento bonita y bla bla blá".
Ah, okey. Normal. <laughs> Claro, como que la tomas de quien viene, ¿no? <chuckles> Como algo feminista, ¿no? <chuckles> Ah, okey. Poner tus límites, es importante. Si no hay como un trasfondo más, que me estoy sintiendo yo, y auténtica, ¿no?
<smacks lips> Exacto. Sí, pero, claro, o sea, entiendo porque, pues, sé que ella creció así, y pasa mucho, ¿no? En muchas culturas, en muchos países, pues, si te vas sobre todo a los pueblitos, o lugares que son más cerrados, y no están acostumbrados a a al mundo exterior
Ujú. Ah, sí. Como el movimiento de la ciudad, y la modernización, y todo esto, ¿no? ajá.
ajá, pues, suele pasar a muchos. O sea, lo mismo recuerdo que platiqué con una amiga, aca en Europa, que me decía que exactamente lo mismo pasa, pues, que en su pueblo, ¿no? Entonces, esto no es tan, muy poco, que solo pasa en Latinoamérica, sino que en todo mundo y, obviamente, citas a los pueblitos, lugares esos, ¿no? Ajá, eh, más pequeñitos, pues sí que, pues, aún no están muy actualizados, y les cuesta trabajo, pues entender, ¿no? Y nosotros creo que, bueno, que sí podemos ver ambos lados, pues, um creo que queda nada más, como una línea de respeto, y entender, ¿no? De que, eh, pues, ellos no están acostumbrados, ¿no? Crecieron con otro otra mentalidad.
Ah, okey. Todavía más. Ujú. Ujú. Claro, sí. Sí, tiene sentido. Y, por ejemplo, o sea, sí tiene sentido, pues, de que de que, a lo mejor en un pueblo más pequeño, donde no no está esta modernización, donde no está todo cambiando tan rápido, como una ciudad más grande, o que hay tan o hay más cosas, ¿no? Es más fácil que se puedan quedar como encerrados en una burbuja, o que muy poco a poco vayan cambiando. Y para cerrar rápido, cuéntame o di dime como un tip para alguien, que quisiera encontrar su propia su propio estilo, ¿no?
Ujú. Exac Ujú. Ujú. Ujú. Una, comenzando por eso, que siempre te sientas cómodo, i independientemente qué estilo te guste, que estés cómodo, y agarrar inspiración de elementos que te gusten mucho, ya sea música, arte, lo que sea. Creo que siempre vas a encontrar algo. <chuckles>
Ujú. Oye, padrísimo tu tip, y muchísimas gracias por estar aquí. Tengas bonita tarde.
A ti.